Слушай, я с те к тебе с таким, ам, запросом, и может быть за советом, скорее всего. Ам, последнее время ну большие у меня нагрузки, и физические и умственные, и, м, ну, я учусь параллельно с работой, и вот, ам, ам, такой вопрос: как бы уменьшить вот эту усталость умственную в первую очередь, да, и восстанавливаться быстро? Ам, потому что ну во-первых, как бы я уже <blows air> ф так сказать, э, во взрослом возрасте там снова щас вот начал учиться, да, и, м, я понимаю, что уже как бы, м, мозги немножко за такие, а, закостеневшие немножко, да. И, м, усталость нас с м, м, наступает гораздо быстрее чем, м, когда-то в этом прям в школе, и в институте, да. И вот, ам, вопрос актуальный на самом деле: как, ам, меньше уставать, э, эмоционально и у умственно, да, и, м, как повысить свою какую-то работоспособность, да, и и внимание? Вот, может быть что-то подскажешь?
Э, да, я понимаю понимаю, что ситуация очень на напряженная, когда приходится совмещать учебу и работу, и это может очень сильно отразиться на уровне энергии, и способности восстанавливаться. А, скажи, эм, ты хорошо спишь, высыпаешься?
Ну да. Ну, на самом деле не всегда, то есть я, м, периодически бывает, что я по ночам просыпаюсь, ам, но какое-то время мне требуется на то чтобы уснуть, но в принципе, наверное, в общем там часов 7-то получается спать, но, периодически, это с такими перерывами, да.
Мгм. То есть ты просыпаешься ночью. А ты просыпаешься- это из-за каких-то физических, э, эм, н ну я не знаю, даже что-то физическое, я не знаю, там кто-то, э, кри кричит по ночам и ты просыпаешься, или ты просыпаешься и от какой-то тревоги? Потому что такое тоже бывает.
Ну, это скорее да, просто вот п да просыпаюсь, это может быть там какой-то ду звук, который доносится от откуда-то, но обычно достаточно, а, тихо ф в смысле резких звуков. Э, там ну какой-то шум небольшой п п всегда присутствует, но это вот скорее, м, голова меня будит, да, то есть что-то там или приснилось, бывает, или еще что-то, и вот я там периодически просыпаюсь.
Мгм. Понятно. А скажи, вот у тебя вот в течение дня, у тебя, ам, присутствует какая-то тревога? Или или тебя волнует только усталость, и, э, тревога здесь вообще ни при чём?
Ну, с прям вот такой чтобы тревоги, и, ну, какой-то к к скажем клинической тревоги, что я постоянно о чём-то, да, думаю, переживаю наверное, я бы не сказал, но, м, но какие-то мысли о будущем, о том как всё будет, да, как в этом, ам, так сказать меняющемся мире, э, получится устроиться. Да вот там я щас прохожу обучение, как там, м, после этого обучения, да, там получится ли наладить, эм, ну, устроиться на работу, или что-то с свой бизнес открыть, там, ну, в общем, много мыслей, и ко которые, м, ну, я б реально не знаю что будет в будущем, да, я могу тока надеяться, что всё будет хорошо, но такое, периодически, тревожное, наверно, состояние бывает, действительно.
Мгм. Хорошо, да, я я понимаю, это у у многих такие переживания и тревоги, это вполне нормально. А скажи тогда, пожалуйста, вот ты, ам, а скажи вот ты говоришь, что тебе сложно, м, э, сложно в течение дня делать много какой-то умственной деятельности. А скажи, вот, э, сколько тебе нужно времени, чтобы, ну, как ты думаешь, сколько тебе нужно времени чтобы отдохнуть между задачами, чтобы ты мог, э, ну, как-то с новыми силами ринуться в бой?
Но это зависит от, эм, задач, потому что работа у меня физическая, я устаю физически, да, но я бы не сказал, что, м, ну, как есть такая, да, м, такое мнение, что там лучший отдых- смена деятельности. Но когда ты очень ф сильно физически устал, то вроде тебе, как бы, и до умственной деятельности уже, как бы, сил нет. То есть, ам, а, мне какое-то время нужно допустим после работы чтобы отдохнуть и потом, а, сесть и начать учиться, потому что, а, ну, т на это тоже нужны силы, пусть не физические, но тем не менее.
Я понимаю. То есть, э, ты ты ты говоришь, что сесть и учиться. То есть ты учишься не в каком-то учреждении, где тебе обязательно в какое-то определенное время приходить?
В основном, да, это онлайн обучение, и самостоятельное обучение, да. А, ну, бывают там несколько дней в месяц там когда мне нужно н куда-то идти, да, для того чтобы учиться, но в основном это формат, э, удаленный.
Мгм, а, то а, есть ли у тебя возможность, например, заниматься учёбой, э, больше по выходным, чем в те дни, когда ты работаешь свою физическую работу?
Ну, в выходные тоже хочется как-то, м, а, хотя бы 1 день вообще, ну, в идеале, ни ничем не заниматься, да. Чтобы он был просто выходной там, чтобы выйти куда-то на природу там, отдохнуть, пообщаться, не знаю куда-то сходить, э, если это получается, то, ну, я стараюсь это делать хотя бы раз в неделю, но к не каждую неделю это получается. Но да, пол по идее, в выходной больше времени для учебы.
Мгм. Ну смотри вот что я думаю что, э, м, а кстати, да, а скажи вот эта вот физическая работа, которую ты упомянул, она, а, её ты как-то можешь немножко двигать или она всегда тоже в одно время?
Мгм. Ну она в п в общем и целом, она в будни, да, и приблизительно, в одно и тоже время, да.
Мгм, а есть ли у тебя возможность, например, заниматься учёбой до работы?
Но на данный момент, э, как раз у меня учёба в основном, э, в 1 половине дня, ф работаю физически я во 2 половине дня.
Ага. Просто до этого ты сказал, что у тебя не не хватает, э, ресурсов на то, чтобы учиться после того, как ты отработал. В самом начале, по-моему, говорил.
Да, но иногда я пытаюсь и после, э, работы учиться, то есть, э, сейчас, э, ну вот в настоящие момент, да, это в основном 2 половина дня физическая, но бывает что, а, тоже п как бы, разные разные работы, э, были у меня, да, и были, м, со сменой графика, то есть и утром и вечером, да, вот, э, в данный момент- это 2 половина дня, но там скоро это может измениться, да. И например, ам, и буду работать, э, утром и с или смены, то утро, то вечер. Соответственно, и то, и то может быть.
Мгм. Я понимаю. Э, ну смотри, мне кажется, что на основании того, что ты сказал, у тебя, э, м, не столько проблема того, что у тебя нехватка концентрации, а просто, ну, обычная человеческая усталость, и это нормально для людей, которые и работают, и учатся, и, возможно, еще что-то другое делают. Э, в э, я не знаю, может быть, там у тебя еще какие-нибудь, ну, я не знаю, отношения, или что-то еще, и у тебя очень много ресурсов это занимает. Это не значит, что ты, э, ну, постарел, и у тебя уже мозг закостенел. Э, мне кажется, что это просто обычная человеческая усталость. И когда у тебя, э, ну, закончится эта учеба, у тебя и проблемы эти уйдут. Вот. Э, но в любом случае, э, из того, что я могу тебе посоветовать, это, ну, например, вот сейчас, когда у тебя есть, э, возможность, э, ну пока ты учишься до работы, э, да, просто ну как-то, позволять себе отдыхать после физической работы. Не делать, э, еще больше <chuckles> работы для себя, не не пытаться э, в затолкать в себя еще больше информации, э, а, несмотря на то, что у тебя уже мозг устал. Потому что чаще всего- это абсолютно бессмысленно и когда у тебя уже, ну, мозг действительно за сутки устал, и тебе нужно как-то отдохнуть, а, когда ты всё равно продолжаешь его, э, м, ну, м, насиловать, ты т ты в итоге, м, только, ну, теряешь зря энергию, потому что эта информация, она не откладывается. У тебя мозг уже устал, ты н ты не готов это воспринимать. Вот и потому мне кажется будет лучше, если ты будешь полноценно отдыхать после учебы и работы, э, м, вот полноценно отдохнув, мне кажется у тебя, э, в течение недели будет достаточно энергии, чтобы, э, холош хорошо, э, м, поглощать вот тот материал в те часы, когда тебе это действительно нужно во время учебы, ну, в 1 половине дня. Тогда ты будешь получать, э, м, более ценную информацию, которая будет тебе, э, откладываться в голове, и тогда ты, мне кажется, в долгосрочной перспективе будешь, м, ну придешь к большему успеху, чем ты будешь себя заставлять учиться тогда, когда у тебя организм не хочет этого делать. Вот, да.
Так. Мгм. Ага. Так. Мгм. Так. Ясно. Мгм. Ну да, это интересная мысль, в плане того, что пытаться, э, так сказать, заставлять себя. Ну, с одной стороны иногда приходится, но всё-таки вопрос в том сколько времени нужно на отдых, да, после этого всего, и это важнее чем, а, м, объем информации который я пытаюсь усвоить. Да, это интересная мысль, надо будет посмотреть вообще по времени, сколько у меня, м, получается.
Да, и все люди разные, всем нужно разное количество времени. И если для тебя, ну, там нужно, я не знаю 4-5 часов после работы- это тоже нормально. Это не значит, что ты там постарел, и у тебя всё, уже мозг уже не тот. Нет, это просто значит, что ну тебе действительно после той нагрузки, которая у тебя есть, тебе нужно именно столько. Может быть, если бы у тя была другая нагрузка, тебе бы было нужно меньше времени, чтобы отдохнуть. Но но то, что у тебя есть сейчас- это то, с чем нужно работать. Ну, не нужно придумывать и заставлять себя, э, делать что-то невозможное. Если организм тебе говорит, что всё, пора отдохнуть, значит нужно отдохнуть, и в конечном счёте у тебя н но это будет от этого будет только лучше, чем если ты будешь себя заставлять.
Мгм. Ну да, звучит логично. Спасибо, что выслушал, спасибо что подсказал. Действительно, буду, ам, смотреть на то, ну, на те моменты, когда я действительно уставший, и, ну, лучше просто отдохнуть, и не загружать себя информацией. А, спасибо большое!
Пожалуйста, конечно, всегда обращайся. Я я здесь, и всегда приду к тебе на помощь.